In difetto sì, rispetto okay.
In difficoltà, sì, in difficoltà, in difetto, no, e quindi io so stato anche contento perché magari mi sono salvato da da certi problemi magari più grandi, no, che sai, magari eh, ci instauri una relazione veramente più solida, che ne so, ti sposi o vai a convivere, fai un figlio e poi ti rendi conto che non era la persona, ehm, adatta a te e diventa
Esatto, okay. Mh-mh. Mhmm.
Il problema si più più più più più grande, no. Eh, eh sì. Sì.
Pesante, sì certo. Più complicato da gestire, anche perché non siete solo voi due, c'è anche lo Stato e altri f altre persone di mezzo, ovviamente.
Esat certo. Certo. E, quindi anche anche an
No, sì, sì, cavolo. Non l'avevo mai considerato però. Di mh-mh.
anche amici, no, o pseudo amici, no, che poi magari fa con delle azioni ti fanno perdere la fiducia, che poi una volta che è persa eh è difficile recuperarla. Po' perché perché sì, poi dipende penso ma anche la gravità, no, se è una cosa tipo innocente, 'na cosa futile, no, quelle lì anzi nemmeno nemmeno ci si fa troppo caso, no, dipende insomma dall'entità.
Eh, eh sì. Mh. Esatto, sì, io mh.
Però ecco, il consiglio che ti do, col tuo fratello è di cioè tipo di martellare, parlarci. Ogni volta che c'è un un una situazione, no, che ti fa sentire così, piuttosto che dire: "Ah beh, ma tanto è così," no, ehm, no, tipo insistere, insistere, farlo sì.
Certo. Mh. Lo lo tartasso, non mollo. Sì, trovo che e poi per mio fratello ne valga assolutamente la pena di di mettersi così tanto
Farlo farlo mettere nei tuoi panni, no, che Eh certo, eh certo, perché poi anche perché poi dopo, mhmm, adesso

Una gelosia, no, che sai, tipo, ci sei sempre stato te poi a un ce quindi l'attenzione, no, della famiglia, dei genitori e poi a un certo punto arriva arriva un altro, no, ehm, che che che che distoglie, no, quindi viene un po' anche- anche una cosa naturale. <sucks teeth> E poi c'era anche un po', mhmm, una differenza di età. Lor loro, mhmm, mi volerono 2 anni, invece io co 1 co 1 6, 1 4, quindi quando io ancora magari pensavo a giocare con le macchinine, loro avevano altri mire, no, e quindi su certe cose mi sono sentito un po' escluso. Ehm
Mh. M okay. Mh-mh. Okay. Mh. Okay, okay, okay. Mh, capisco.
Però va bene, poi dopo dopo con il tempo con il tempo poi dopo, si
Cavolo non non ci avevo mai pensato. No, sì, certo
si capiscono certe cose, no, che erano naturali.
Esatto. Sì, no, n neanche essere maggiori non so, io te lo chiedo perché a vedere da fuori l'essere fratello minore mi dico: "Wow, che bello!" Tutte le le robe sono già fatte.
Ehm, però certo, però non è non è avvertit
Però
Lui magari invece pensa al contrario, no, pensa vedi, ave essere fratello maggiore: "Wow, che bello, no", dipende dal punto di vista.
Non ho mai fatto questa esperienza. Mh.
Quindi parlatene parla anc anch ecco, anche questo qui potrebbe essere una un motivo di di
Okay, sì, sì.
come dire, per rompere il ghiaccio, no, per sapere insomma cosa cioè, come si sente lui a essere fratello minore, no, e insomma ehm, portare il livello di fratellanza ad un altro ad un altro livello, no, più anche più più di amicizia, più che di fratelli.
Mh-mh. Certo. Sì, esa vero. Va bene. Potrebbe essere, sì. Lo so.
E niente.
Va bene, grazie.
Ti saluto e spero insomma che risolvi presto questa situazione con con la
Grazie, grazie mille, veramente.
Di cuore proprio. Ciao, ciao, ciao.